Ừm, hiện nay ấy, thì, ờ, mua sắm online nó cũng là một cái xu hướng đối với giới trẻ, hay ai cũng, a, mua sắm online rất là nhiệt tình ấy, vậy với bạn thì bạn có hay mua sắm online không?
À, còn về cơ hội của bạn thì, à, hiện tại thì mình cũng khá là hay mà mua sắm online đó. Mình hay lên những cái sàn thương mại điện tử như là Shopee hay là Lazada này, để mà mình có thể mua những cái đồ mà mình mình dùng hàng ngày á.
À, ra vậy. Ừm. Ừm. Vậy bạn có tính toán là một tháng bạn chi tiêu hết bao nhiêu tiền cho việc mua sắm online không?
Ừm, bình thường thì mình cũng hông có tính toán chi li cho lắm. Kiểu như là, ờ, nếu như mà mình thật sự cần gì á, rồi thì mình có nhu cầu á, thì mình mới bắt đầu là mình, ờ, ờ, lên các hội nhóm hay là lên các trang mạng xã hội để mình tìm thử là, ờ, cái món đồ này sẽ tầm giá bao nhiêu, rồi sau đó mình sẽ lướt những cái trang mạng, trang bán quần áo hay là cái những cái sàn thương mại điện tử á, để mình tìm hiểu thêm. Ừm.
Ừm. À, ra vậy. Ừm. À, rồi. Những cái này cũng khá là hay chứ! Như vậy là bạn cũng đã tham khảo giá trước khi mua online. Vậy không biết có lần nào bạn mua bị hớ hay chưa?
Ừm, có một lần mình mua cũng, gọi là, bị, à, bị hớ đó. Ờ, lần đó thì mình mua một cái, ơ, gọng kính thì, à, gọng kính tới, ơ, tới bốn trăm mấy nhưng mà khi khi mà ừm, khi mà tới một cái cái đợt cái đợt sale á, cái đợt giảm giá thì nó còn có hai trăm mấy á. Nó chỉ cách nhau có mười mấy ngày.
Ừm. Ừm. À, cũng cao. Ừm. À. Ừm, như vậy là bạn đã mua mua lỗ mất 50% rồi, đúng không?
Ừm, đúng rồi.
À! Thế là do lần đấy là bạn cũng đã từng tìm hiểu cái giá của gọng kính đấy trên mạng xã hội hoặc là trên các trang khác chưa hay là bạn ngẫu hứng bạn mua thôi?
À, mình thì, à, lần đó thì mình cũng chưa tìm hiểu kỹ tại vì lúc đó thì cần gấp quá, tại kính mình nó bị hư á. Xong rồi mình mới, a, tìm luôn để mình tìm mua nhưng mà sau khi đó mua thì mình thấy là nó nó đắt quá so với người ta bán trên cái, a, cái sàn xương thương mại điện tử đó.
À. Ừm hưm. À. Như vậy là lần đó là bạn mua ở đâu?
Lần đó thì mình, ờ, mua trên trang web của cái, ơ, cái cửa hàng nhưng mà thường cửa hàng thì nó lại, à, ờ, nó để giá gốc luôn và nó sẽ không có những cái khuyến mãi như là những cái cái sàn.
À. Không có chiết chiết khấu giảm giá, đúng không? Như vậy là bạn đã mua cái, a, gọng kính ở trên cửa hàng, và sau khi mua xong thì bạn tra ở trên các c trang, a, à, bán hàng trực tuyến như là Shopee thì thấy nó gi giá còn giảm một nửa, đúng không bạn?
Ừm, đúng rồi đó. Ờ. Đợt đó thì vô cửa hàng mua thì cũng, a, khá là hài, <chuckles> là là cái chị tư vấn đó là, kiểu như là, ừm, ờ, chị bận quá xong rồi chị, a, hông có hông có niềm nở lắm, xong rồi mình mình đánh giá shop không tốt, xong rồi chị phải chị phải năn nỉ để mà mình có thể gỡ bỏ được cái review xấu đó cho cái cho cái cho cái cửa hàng của chỉ.
À. Ừm. À, rồi. Ừm. Vậy là khi mà bạn mua với cái giá đắt rồi sau đó thì bạn mới thấy là trên các trang thương mại điện tử họ bán giá bằng nửa thì bạn mới, à, review cái 1 sao cho cái cửa hàng đó, đúng không?
Ừm, đúng rồi đó. Kiểu như là, lần đó cũng hơi thất vọng, tại vì, ờ, mình ra tận cửa hàng để mình mua nhưng mà lại giá lại không tốt bằng khi mà, ờ, mua qua sàn thương mại điện tử, thì lần đó thì thấy cũng khá thất vọng.
Ừm. <laughs> Ừm. Vậy khi mà bạn đến cửa hàng à, không, bạn, à, phản ánh lại thì người ta nói như nào? <sneezes>
Ờ. Người ta cũng nói là
<sneezes>
kiểu như là, lần lần đó thì cũng khá là
<sneezes>
khá là, kiểu như là, cũng chưa có đợt khuyến mãi, chưa có chương trình đó cho nên là người ta cũng không có biết cách nào để mà có thể, ờ, gọi là, xử lý cho mình được cái trường hợp mình được.
À. Rồi, như vậy họ có, à, à, cho bạn một cái, a, voucher hay một cái gì để làm bạn thông cảm hay không?
Ờ, tiếc là không, tiếc là chả có gì cả, kiểu như là, à, đợt đó xong thì mình cũng, ơ, không hài lòng về đơn hàng rồi chắc là mình cũng sẽ, ờ, không ghé lại cái thương hiệu đó một lần nào nữa đâu.
Ừm. Ừm, như vậy là người ta đã làm cho bạn mất niềm tin khi mà bán hàng mà bạn đến mua trực tiếp thì lại còn đắt gấp đôi so với bạn mua online, cùng là một cái hãng đó cùng cửa hàng đó, đúng không bạn?
Ừm, đúng rồi đó.
Ồ, như vậy thì sau cái lần mà bạn bị mua hớ như vậy thì bạn có rút được ra kinh nghiệm gì không?
À, thì sau lần đó thì mình thấy là, ờ, nếu như mà mua ở cửa hàng thì nó sẽ sẽ đắt hơn là mua trên, a, các thương mại điện các sàn thương mại điện tử vào những cái đợt, ờ, sale lớn như là, ờ, ngày 10 tháng 10, hay là ngày 11 tháng 11 đó, hoặc là các ngày, ờ, ờ, thứ Sáu đen tối đồ đó, thì mình nghĩ là, ờ, nên là mua vào những cái đợt, ờ, sale lớn rồi là, ờ, cần thiết thì mới ra cửa hàng thôi. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, cái này hay đấy! Ừm. Như vậy là bạn sẽ, à, ưu tiên mua hàng chỉ khi mà vào những cái ngày, à, Black Friday, đúng hông? Rồi những ngày có sale lớn thì sẽ được hàng giá rẻ hơn, và hiện nay thì bạn có còn hay mua những cái đồ, ờ, khi mà mua trực tiếp ở ngoài cửa hàng nữa không? Hay là bạn chủ yếu mua online hết rồi?
Ừm, đúng rồi. À, chủ yếu thì hiện tại thì mình, ờ, mua online là chủ yếu. Ờ, có một lần thì mình, ờ nhưng mà cái trường hợp này thì mình nghĩ là phải nên mua ở cửa hàng. Có một lần thì mình, ờ, mua cái, ơ, xe đạp xe đạp trên, a, cái sàn Shopee thì, à, người ta giao về và mình, ờ, mình phải bắt đầu để mà mình có thể lắp ráp để mà có thể sử dụng được. Rồi. Ừm.
Ừm. Ừm. À, mua xe đạp. Ừm. Ồ! Bạn mua về, vậy là cái hàng rời, xong rồi bạn phải tự lắp ráp, đúng không?
Đúng rồi, mình mình nghĩ là, ừm, người ta sẽ, ơ, giao luôn cả một cái chiếc xe đạp nguyên cho mình nhưng mà không phải, mình phải tự lắp ráp, nhưng mà mình lại không biết cách lắp ráp. Thì đợt đó là mình phải, ừm, phải dắt ra cái cửa hàng gần để mà nhờ cái chú sửa xe để mà chú có thể lắp được cho mình á.
Ừm. Ừm. Ừm, cũng khó đấy chứ! Ừm. Ừm. Vậy lần đ này thì bạn có tốn nhiều tiền để nhờ thợ họ lắp lại cho không?
À, thì, ờ, cũng không tốn nhiều lắm tại vì xe đạp thì lắp ráp cũng đơn giản thôi. Ờ, có một vài chi tiết thì nó cũng khá là khó để lắp tại vì, ờ, mình không có nhiều dụng cụ, thì nó lắp không được chặt. Ừm.
À, đúng rồi, thiếu dụng cụ, ừm. Vậy cái lần đó thì, ờ, ờ, bạn có xem lại trên trang web của cái chủ cửa hàng người ta có ghi là, à, giao hàng là chưa lắp ghép hay không?
Ờ, đợt đó thì, mình có xem lại, ờ, xem lại thì, người ta không có ghi rõ là không ghi rõ, đúng rồi. Khi mà giao thì, ờ, chỉ giao một cái hộp nguyên xong rồi sẽ có tờ hướng dẫn rồi lắp ráp như thế nào, thế nào. Còn khi mà người ta đăng lên cái trang web để bán á, thì không có những cái điều đó. Nó như là một cái giống như thiếu sót
Ừ. Không ghi gì, đúng hông? Ừm. Ừm. À, vậy là khi người ta đăng trên web thì người ta đăng cái hình một chiếc xe đã được lắp ráp hoàn chỉnh rồi, đúng hông? Còn bạn mua về nó là một cái hộp với đầy đủ linh kiện và bạn phải tự lắp, đúng hông?
Đúng rồi, ờ, đây là cũng kinh nghiệm cho mình. Nghĩa là nếu những cái đồ gì mà nó, ờ, nó hơi nó hơi phức tạp tí như xe đạp hay là cồng kềnh tí thì cũng nên mua ở chỗ mình gần chỗ mình thì dễ hơn với mình.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. À. Ừm, và cũng có thể là phải hỏi kỹ xem xem là đây là hàng đã lắp rồi hay là vẫn để nguyên linh kiện nữa, đúng không?
Ừm, đúng rồi, ờ, đợt đó thì, mình có ý định là trả lại. Tại vì, mình cũng, ơ, không có nhiều thời gian để mà mình có thể lắp ráp á, ờ, thì người ta cũng nói là, tại vì, ờ, lỗi này là cũng do hai bên chưa có đọc kỹ, cho nên là cũng có thể hỗ trợ. Nhưng mà mình phải mình tại vì hàng này nó cũng hơi lớn cho nên là phải là, ờ, trả lại nhưng mà mình cũng phải chịu một cái phí, gọi là, phí vận chuyển lại á.
Ừm. Ừm. À, cũng hiểu nhầm nhau, đúng hông? Ừm. Đúng rồi. Ừm, thì, ờ, ờ, khi mà chịu phí vận chuyển lại là cuối cùng rồi bạn quyết định là thôi lấy cái tiền phí vận chuyển đấy để thuê người lắp luôn, đúng không?
Ừm, đúng rồi. Thôi, bây giờ trả lại thì cũng không có xe đạp để đi mà lại vừa mất tiền, thì, ờ, thôi mình dắt ra cái tiệm sửa xe gần chỗ mình để mà cứu nó.
<chuckles> À. Đúng rồi, đây cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, đúng không? Cho cái việc là cần phải đọc kỹ cái thông tin trước khi mua. Vậy, ờ, có khi nào bạn mua phải những cái hàng mà, ờ, c cái chất lượng nó không đạt như yêu cầu hoặc là chất lượng không đạt giống như là người ta mô tả hay không?
À, có nha, chắc chắn là có rồi. Cái việc mà m thông qua mạng thì mình thấy là đa số là gặp rồi, là phải trả hàng các kiểu. Ờ, thì mình có mua một cái máy hút bụi, ờ, trên video thì người ta máy hút bụi cầm tay á, kiểu gọn á, ờ, trên video thì người ta cái lực hút nó rất là mạnh luôn. Nhưng mà khi mình về mình sử dụng á, thì cái lực nó không có hút được bụi gì cả, nhìn nó yếu nó nó yếu luôn, nó hông hút được cái gì vào cả, ờ.
Ừm. À. Ồ, máy hút bụi. Ừm. Ừm. <laughs> Ừ, nó lại yếu xìu, đúng không? Ừm. Ừm, thế rồi bạn có trả hàng không?
Ờ, mình có trả hàng lại và mình, à và có một lưu ý là khi mà, ờ, mình mua hàng á, mình có thể để ý là người ta sẽ ghi là cái thời hạn trả hàng hoặc là cái hàng này có được trả hay không nè. Đó. Được đổi trả hay không nè, rồi là mình phải giữ lại giữ lại cái, ơ, video khi mà mình quay để mà mình khui cái món đồ đó ra này, rồi là mình phải giữ lại cả cái hộp này, rồi là nói chung là tất cả mọi thứ đi kèm. Ví dụ tặng đi kèm, hóa đơn nè ừm, rất là phức tạp. Nhưng mà, ừm, nếu muốn kỹ tính á, muốn, à, an toàn và muốn, a, gọi là một người, ờ, ờ, chi tiêu thông minh trên cái mạng xã hội này á, cũng phải, a, lưu ý những cái phần đó thôi.
Ừm. Ừm, có được đổi trả hay không, đúng rồi. À, cũng, a, khá phức tạp ấy chứ. Ừm. À, cái kinh nghiệm của bạn rất là hay. Như vậy thì, à, những cái lần trả hàng như vậy, thì bạn có rút ra kinh nghiệm gì cho những mua lần sau hay không?
Ừm, mình còn rút được ra khá là nhiều kinh nghiệm sau những lần mà, ờ, mất công phải mua hàng rồi trả hàng đó. Đó là mình hay đọc, à, review trên hay đọc đánh giá rồi nè. Thì xem thử là người ta đánh giá như thế nào, rồi là bình thường thì, ờ, cái hình của của shop họ chụp á, thì nó rất là lớn rất là đẹp luôn, nhưng nhưng mà thường thì mình sẽ không tin vào những cái hình đó, mình phải tin vào những cái hình mà những người đã mua hàng á họ tự chụp á, thì nó mới có tính chính chính xác cao hơn. Đúng rồi.
Ừm. À. Đúng rồi. Ừm. À, đúng rồi, cái đấy là thực tế hơn, đúng hông? Ừm, có khi nào mà với nh những cái sản phẩm mà bạn nhìn thấy là cái số lượng, à, à, review rất là tốt, có hình ảnh, nhưng mà sau đó mua về thì chất lượng lại không được như vậy không?
Ừm, cũng có chứ. Ơ, có một lần mà mình mua một cái đèn về, xong rồi cái đèn đó nó lại nhỏ hơn so với mình nghĩ. Rồi lại xuống dưới đánh giá thì cũng có rất nhiều đánh giá tốt, thì, ờ, sau đó, thì mình cũng biết là tại vì mình mình chưa có lắp đủ vào cái đèn, lắp đủ tất cả mọi cái thiết bị, cho nên là ừm.
Ừm. À. À. Ừm Vậy là cũng không phải là do shop nữa, mà là, à, do chưa lắp kỹ, đúng không bạn?
Đúng rồi. Ừm, cũng do mình chưa lắp kỹ thôi tại vì, à, cái đồ này thì nó cũng khá là phức tạp, cái đèn nó cũng kết cấu nó cũng nhiều thành phần á.
Ừm. À. Ừm. Nghe thì cũng, a, có vẻ là nhiều khi mà mua hàng online với những cái sản phẩm mà về phải lắp ráp thì cũng có vẻ khá phức tạp đấy chứ. Vậy bạn có cảm thấy là mua hàng online thì tiết kiệm nhiều tiền hơn so với mua hàng trực tiếp hay không?
Ừm, mình nghĩ là bây giờ mua hàng online thì chắc chắn nó sẽ tiết kiệm hơn cái việc mua hàng trực tiếp đó, tại vì là, ờ, những cái người bán hàng này họ không phải gánh cái chi phí mặt bằng này thì họ sẽ bán giá rẻ hơn này, rồi là những cái trang thương mại điện tử người ta kích cầu tiêu dùng á, người ta có rất nhiều khuyến mãi nè. Nhưng mà, ờ, mình phải là người thông minh để mà hỏi xem là, kiểu như là, ông bà ta hay nói là "Của của rẻ là của ôi" mà, cho nên đặt dưới ừm, tại sao cái khuyến mãi này nó nhiều như vậy? Rồi là liệu là cái mặt hàng này nó có vấn đề gì không? Liệu người ta có cho trả hàng khi xảy ra vấn đề gì không? Thì mình luôn luôn phải tìm cái đơn vị uy tín, đúng hông ạ?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, của rẻ là của ôi, đúng rồi. Ừm. À, là cũng nhiều vấn đề đấy. Ừm. Như vậy là trước khi mua bạn cũng phải tìm hiểu tất cả các vấn đề liên quan đến chủ shop này, lượng, à, review, feedback này, rồi xem xem thông tin có được trả hàng, đổi trả trong bao nhiêu ngày nữa, đúng không?
Ừm, đúng rồi đó. Nói chung là trước khi xuống tiền thì phải, a, à, tập trung cao độ luôn á, để mà có thể kiểm tra được là người này có uy tín để mình mua hông á.
Ừm, nh ừm, phức tạp đó. Ừm. À. Thế với những shop mà bạn đã mua rồi uy tín thì bạn có mua lại, à, à, cái sản phẩm của cửa hàng đấy nữa không?
Ừm, có chứ. Ờ, ví dụ như là mình mua cái áo này mình thấy đẹp quá này, rồi sau đó thì, ờ, ờ, tầm vài tháng thì, ờ, họ lại cho ra mẫu mới thì mình lại tiếp tục mua. Ừm. Nếu như mà kiểu như vậy.
Ừm. Ừm. À, nh hay đấy. Như vậy là cái uy tín, ờ, của một cái shop online cũng rất quan trọng khi mà mua hàng đấy chứ, đúng không? Một lần, à, bán mà đã bán hàng tốt rồi thì những lần sau sẽ được nhiều người người ta sẽ quay lại người ta mua những sản phẩm khác nữa chứ.
Ừm, đúng rồi, bây giờ thì mình thấy cái việc, ờ, ờ, mua bán nó quá là dễ dàng đi, kiểu như là, ai cũng có thể mà tham gia được vào cái thị trường này á. Cho nên là cái việc, ờ, giữ chữ tín giữ chữ tín trên cái thị trường thì, ờ, nó là một cái điều gì đó mà nó nó quan trọng và nó tạo ra sự khác biệt để, ừm khác có thể tập trung vào người ta mua được cái hàng của mình á.
Ừm. À. Cũng đúng đó. Ừm, được uy tín, ừm. Vậy, ờ, bạn có thấy là, ừm, bây giờ cái việc mua sắm online này cũng đã dễ dàng hơn với cả những người, ờ, già hoặc là những người mà ít tiếp xúc với điện thoại hay không?
Ừm, mình thấy là bây giờ, ừm, mọi người đều biết dùng sử dụng điện thoại ở một cái mức c cơ bản để mà cái kiểu như là, ờ, đủ dùng để mà có thể đặt hàng á. Ờ, bình thường thì, ờ ba mình thì năm nay cũng, ơ, gần 50 tuổi rồi, nhưng mà cũng chỉ bắt đầu sử dụng điện thoại vài năm nay thôi, nhưng mà vẫn có thể tự đặt hàng được, ờ, để mà đ gọi là, tự đặt hàng rồi tự thanh toán được rồi. Thì mình thấy bây giờ cái việc, ờ, đặt hàng nó dễ hơn.
Ừm. À. Ừm. Ồ, như vậy là cũng đã làm được những cái bước, ơ, giống như người trẻ làm rồi. Vậy, ờ, khi mà bố bạn mà mua, ơ, như vậy thì bạn có hướng dẫn gì không?
Ờ, hoàn toàn không, tại vì lúc đó là mình đang, ơ, không có ở nhà. Nhưng mà ba mình thì cũng mua, ờ, cũng mua cái, a, đèn năng lượng mặt trời á, với lại cái quạt năng lượng mặt trời, nhưng mà
Ồ! Vậy là bố bạn không biết là có nhờ ai giúp không, hay là tự, ờ, mày mò rồi tự, ờ, vọc vạch để mua online vậy?
À, ba mình tự mày mò luôn á.
Ồ, như vậy là, ừm, cũng, ơ, rất là, ừm, chịu khó tìm hiểu ấy chứ, đúng không? <coughs>
Kiểu như là tự, ờ, là xem livestream xong tự chốt đơn luôn. Ừm. Đúng rồi.
Và cũng một phần là do sàn thương mại họ cũng đã là đơn giản hóa cái quy trình, hoặc là cái giao diện của họ cũng bắt mắt và, ờ, dễ dàng cho tất cả mọi người có thể mua sắm online, đúng không bạn?
Ừm. Bây giờ thì thao tác trên sàn thương mại điện tử nó cũng khá là dễ dàng này, rồi là nếu có khó khăn gì thì mình cũng dễ dàng để mà mình liên hệ được tổng đài để nhờ sự giúp đỡ này. Mình thấy là chỉ cần, ờ, ờ, đơn giản thôi là mọi người có thể đặt được một cái món hàng mình ưng ý thôi, đặc biệt là bây giờ còn có cả livestream bán hàng nữa, mình có thể sale hàng trực tiếp đồ nữa.
Đúng rồi. À, đúng rồi, livestream bán hàng. Ừm, việc livestream bán hàng, à, thì cũng có vẻ là bán nó trực tiếp và người mua thì cũng nhìn được dàn sản phẩm dễ dàng hơn, đúng không?
Ừm, đúng rồi, kiểu như là, người mua có thể, ờ, tương tác được với cả người bán này, rồi lại có thể xem thử cái sản phẩm đó như thế nào này, rồi là có nhiều cái khuyến mãi trực tiếp trên cái cái phiên livestream đó nữa.
Ừm. Ừm, đúng rồi bạn. Ừm, hôm nay được trò chuyện với bạn thì, ờ, cũng cảm ơn những cái chia sẻ rất là thú vị của bạn nha.
Ừm. Tạm biệt bạn nha.
Ô kê, bye bye.